Qu'est-ce que ça, tu peux j'essaie de me souvenir mais n vraiment Nouvelle Star, ça me dit rien.
Bah en fait, tu vois, Star Académie, c'était un peu plus une télé-réalité, parce que ouais, voilà, voilà. Mais heu, en soi, The Voice, on n'a pas accès à grand-chose, à part, heu, le soir où ils font des prestations, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est juste des émissions.
Oui, S non mais Star Academy, c'était une télé-réalité pour le coup, ouais. Non c'est vrai non c'est vrai que c'était pas de la télé-réalité, tu as raison. Non, non mais tu as tu as raison.
Comme tu dis, télé-crochet, c'est peut-être plus adapté.
Est-ce que qu'est-ce qu'il y a comme télé-réalité? Bon à part les les les les Pokémon à Miami là, à part ça, il y a quoi? Heu
Il y a Les An il y a il y a, heu, ouais, il y a, heu, <sighs> il y a Mariés au premier regard, maintenant.
Heu, je sais même pas ce que c'est.
Parce que ouais, ouais, moi, on m'en a parlé il y a pas longtemps mais en gros alors là, tu vas tomber de ta chaise. Le p le concept, c'est qu'en fait, heu, 2 inconnus se rencontrent le jour du mariage et ils se disent soit oui ou non, et s'ils se disent, oui ils se connaissent pas, hein. Je tiens à préciser que le ce jour-là, il y a leur famille respective, leurs proches. Et ils se mettent ensemble et en fait, ils vivent ensemble direct. Comme ça, ils se marient sans se connaître, mais c'est un c'est un non mais c'est <chuckles> c'est aberrant. <laughs> Ah ouais, non, laisse tomber et ils ont des coachs love, heu, pour voir où ils en sont et tout. <laughs> Ah non, c'est il y a rien qui va, je te promets. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «Non, mais c'est une blague», tu sais. Bah en fait, heu, tu sais, avoir ça aux États-Unis, ce serait pas une surprise mais qu'on l'adapte en France, c'est chelou. Tu vois? <chuckles>
Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Mais c'est nul! <chuckles> C'est j je je comprends pas, heu Non mais tu es obligé d'avoir des codes, enfin, n n non mais c'est c'est c'est ridicule. Mais mais ce mais ça marche en fait? Parce que, enfin, pour le coup qui qui regarde ça? C'est
Bah écoute, heu, j'ai l'impré je sais pas, je sais pas du tout.
c'est en fait, enfin
<gasps> Non mais c'est, heu, je sais même pas comment on peut accepter ça.
Heu, bah oui, déjà.